สวัสดีค่ะ มีเรื่องมาปรึกษาหน่อยนะคะ คือว่า ช่วงนี้อะค่ะแบบว่าอยากจะแบบสร้างขอบเขตในการใช้เทคโนโลยีของตัวเองอะ คือรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยนะคะใช้แบบว่ามือถือ แท็บเล็ต อะไรอย่างเงี้ย ก่อนนอนแบบเยอะมาก เยอะจนเกินจำเป็น อย่างเงี้ย มันก็เลยมีผลกับการนอนน่ะ แล้วทำให้นอนดึก นอนหลับไม่สนิท อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะมาหาทางออกหน่อยว่า พอจะมีคำแนะนำดี ๆ ให้เราเนี่ยนะคะสามารถ เอ่อ จะไง จำกัดเวลาการใช้เทคโนโลยีไอ้พวกนี้หน่อย ได้ไหมอะค่ะ? อืม
อืม อืม อ๋อ ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่า เข้าใจมาก ๆ เลยเนาะ ยิ่ง อ่า ในยุคนี้สมัยนี้แล้วเนี่ยใคร ๆ ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย แล้วพอมีเนี่ยมันก็อาจจะมีแอปพลิเคชัน มี social media มีสื่อต่าง ๆ มาให้ว่าเราดูมากมายเลยจริง ๆ ที่ทำให้เราไปเสพติดกับมันอีกเนาะ ทีนี้อะค่ะก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำคุณต่อไปอะนะคะ คือช่วงค่ำของคุณน่ะค่ะ คุณเริ่มช่วงเย็นเนี่ยประมาณตอนกี่โมงคะ? แล้วก็เราจะจบวันเนี่ยที่จะหลับเลยจริง ๆ อะคือประมาณช่วงไหนอะคะ?
อืม โอเคค่ะ ถ้า ถ้าถามสิว่าเริ่มวันยังไงนะคะ คือถ้าเริ่มวันทำงานในแท็บเล็ต เอ๊ย ไม่ใช่แท็บเล็ตสิเนาะ ต้องแล็ปท็อปเนี่ย คือใช้หน้าจอแล็ปท็อปตั้งแต่เช้าเลยอย่าง อะ 8 โมงเช้า เยงยาวไปถึงโน่นเลยค่ะ เกือบ อาจจะมีช่วงพักหน่อยตอนบ่าย ๆ เนาะ 8 โมงเช้าถึงเที่ยงอาจจะ อาจจะพักอีกสัก 2-3 ชั่วโมง แล้วก็กลับมาหน้าจอคอมอีก อย่างเงี้ยนะ จนถึง โอ้โฮ 4 ทุ่ม อะ เอาถึง 4 ทุ่มพอ แล้วอาจจะพักหน่อย อย่างเงี้ย ยิงยาวไปอีกถึง เที่ยงคืน <chuckles> เนาะ ก็คือช่วง ช่วง สองสาม ทุ่มนี่ อาจจะแบบไม่ได้ทำงานอะ สัก สักช่วง 2-3 ทุ่มนี่คือ เอ่อ อาจจะมีการเล่นเกมบ้าง ดูซีรีส์บ้าง นิด ๆ หน่อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอเสร็จแล้วก็คือกลับมาทำงานต่อจนไปถึงเที่ยงคืน พอถึง เที่ยงคืนปุ๊บ อะ อันนี้แหละได้เวลาพักแล้ว อาบน้ำ แล้วก็ เตรียมตัวเล่นมือถือ <chuckles> เนี่ยแหละค่ะ ชีวิตที่แบบว่า เออ จะนอนทีก็ต้องมีมือถือมาเขี่ยต่อ อะ อย่างน้อยก็คือต้องมีพวกเฟซบุ๊ก ไถไปเรื่อยล่ะค่ะ Social อะไรอย่างเงี้ย ดูคลิป reels อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ ยิงยาวไปทั้งไม่ว่า เออ มือถือแล้วก็ดูซีรีส์แนวตั้ง อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ บางวันนะคะ ยาวไปถึงนู่นตี 1 ตี 2 บาง บางวันนะมีถึงตี 2 แต่แบบหลัก ๆ เนี่ยอะ ถึงตี 1 นี่ต้อง ต้องได้แน่ ๆ เลยตี 1 อย่างนี้ค่ะ นั่นแหละคือชีวิตประจำวันกับการใช้เทคโนโลยีของ ของ ของเรา อย่างเงี้ย เออ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม โอ้โฮ ค่อนข้างยาวนานเลยนะ กะชิด กะสายตาของคุณที่มองจอนะคะ แต่ต้องบอกอย่างงี้ก่อนเลยว่า ซีรีส์จีนแนวตั้งเนี่ย หลายคนเลยนะคะ หลายคนที่มาปรึกษาเจอปัญหานี้เลย ติดซีรีส์จีนแนวตั้งนะคะ อันนี้เป็นอะไรที่เข้าใจได้มาก ๆ เลยเนาะ ไม่ได้แปลกอะไร แล้วอยากจะทราบเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะว่า เอ่อ ปัญหาการนอนของคุณเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้าง? เรามีการตื่นยากในตอนเช้าไหม? หรือว่าตื่นกลางดึกบ่อย ๆ บ้างหรือเปล่าอะคะ?
<chuckles> เออ <chuckles> อืม อื้อฮือ ทุกสิ่งอย่างเลยค่ะ คือกลางดึกนี่เราก็อาจจะมี มีตื่นกลางดึกด้วย เพราะว่าบางครั้ง อะ ตื่นมาเข้าห้องน้ำ บางครั้งแมวมาปลุก เดี๋ยวเช้า ๆ แต่แบบว่าสัก 6 โมงเช้า อะ หมามาปลุกแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็นอย่างเงี้ย เหมือนนอน แต่แบบว่านอนหลับไม่สนิท ไม่ลึกอะ เพราะเดี๋ยวก็ตื่น อะไรอย่างเงี้ย มัน มันจะมีอยู่ด้วย แล้วพอตอนเช้านะคะ ถ้าแบบว่านอนตี 1 เนี่ย บางครั้ง ถ้า ถ้าเราต้องตื่นมาปั่นงานจริง ๆ งานมัน มันแบบเร่งจริง ๆ เนี่ย อาจจะต้องตื่น 6 โมงเช้า อย่างเงี้ย เพื่อที่จะมาปั่นงานต่อด้วยซ้ำอะ ทำ ทำให้เวลาที่ ที่เราตื่นมา โอ้โฮ รู้สึกแบบว่างัวเงียมาก รู้สึกเหนื่อยมาก บาง บางวันเนี่ยอาจจะมีแบบปวดหัวตื้อ ๆ ด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันทำให้เราแบบ เออ ตื่นนอนยาก ๆ มากเลยอะค่ะ อืม
อืม เข้าใจมาก ๆ เลยค่ะ ตอนนี้ค่อนข้างมีทั้งความเหนื่อยสะสมจากงานด้วยอะไรด้วยเนาะ ทีนี้อะค่ะ อ่า คนอื่นในบ้านของคุณน่ะที่อยู่กับครอบครัวอะ เขาใช้เทคโนโลยีในช่วงค่ำเหมือนกะเราไหมคะ หรือว่ามีข้อจำกัดอะไรอื่น ๆ ไหม?
โอ้โฮ โมโหทุกคนค่ะ คือจะ จะมี อ่า แล็ปท็อปเป็นของตัวเองเนาะ แล้วก็มีมือถือเป็นของตัวเองเลย แม้กระทั่งตอนทานข้าวนะคะ อย่าง อย่างทานข้าวเนี่ย คุณสามีกับคุณลูกทานข้าวเนี่ย ก็จะต้องแบบเปิดทีวีไว้ ซึ่งทีวีเนี่ยก็คือจะแบบว่า เหมือนว่าผ่าน เปิดผ่านพวก อะ ยูทูบ อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องดูยูทูบผ่านทีวีอยู่แล้วเงี้ย เหมือนว่าตอน เริ่มตอนเช้า หรือว่าตอนเที่ยง หรือว่าตอนเย็นเงี้ย คือมันต้องอยู่ด้วยตลอดเลย ไอ้มือถือเนี่ย โดยเฉพาะตอนเย็นนะคะ ทุกคนเนี่ยค่ะ สามีและคุณลูกเนี่ยก็คือ อะ ทานข้าวแล้วก็ต้องนั่งดูยูทูบไปด้วย พอจบแล้วก็กลับห้องใครห้องมัน แล็ปท็อปใคร ของใครของมัน เกมใครเกมมัน อย่างเงี้ยค่ะ เออ ก็จะเป็นอย่างงี้อยู่เรื่อยเลย อือฮึ
อืม ค่ะ อา อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากเลยนะคะ ที่เล่ามาละเอียดมากเลยค่ะ อันนี้เห็นภาพชัดเลยล่ะว่า ปัญหาของคุณเนาะ มันไม่ใช่แค่ติดมือถืออย่างเดียวเลยค่ะ แต่ร่างกายของคุณล้าด้วย สมองมันไม่ยอมปิดก่อนนอนด้วย แล้วสิ่งแวดล้อมมันก็เอื้อให้เราใช้จออยู่ตลอดด้วย ทีนี้นะคะ เราอาจจะมีคำแนะนำเนาะ ที่จะช่วยคุณแบบ อาจจะแก้ปัญหาแบบไม่หักดิบอะค่ะ เพราะจากบริบทชีวิตของคุณแล้วเนี่ย ถ้าหักดิบนี่พังแน่ นอน อาจจะเป็นเสนอวิธีแบบว่าค่อย ๆ ค่อย ๆ สร้างขอบเขตที่ยังใช้ชีวิตได้จริงแล้วกันนะคะ คิดว่าแบบนี้จะดีไหมคะ?
อืม ค่ะ <laughs> เออ อุ๊ย น่าจะดีค่ะ เพราะ เหมือนที่คุณบอกอะ ถ้าแบบหักดิบเลยนี่ โอ้โฮ! กลัวว่าไม่น่าจะรอด น่าจะทำได้วันเดียวแล้วก็แบบ อื้อฮือ กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ อีก อะไรอย่างเงี้ย ถ้าแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป ค่อย ๆ เปลี่ยนเนี่ย น่าจะมีโอกาสเวิร์กมากกว่าอะค่ะ อืม
อืม ค่ะ โอเคเลย ก่อนอื่นเนี่ยนะคะ เป้าหมายที่ควรตั้งเนี่ย ก่อนที่จะไปถึงวิธีปฏิบัติจริงเนี่ยค่ะ ไม่ใช่เลิกใช้มือถือก่อนนอนเนาะ แต่คือเรายังใช้มือถือได้อยู่ แต่จะทำยังไงล่ะให้สมองเราช้าลงก่อนนอนบ้าง และลดการตื่นกลางดึกด้วย? อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าถ้าเราหลับได้ลึกขึ้นเนาะ ถึงแม้เราจะยังใช้จอบ้างอะ ก็ถือว่าโอเคค่ะ ไม่เป็นไร เพราะว่าก็อะลุ้มอล่วยกันได้ สมัยนี้เนาะเทคโนโลยีมันเป็นอะไรที่มันติดมากับทุกบ้าน มันยิ่งกว่ายาสามัญอีกอะค่ะ อะ ทีนี้เนี่ย จากที่คุณเล่ามาเลยนะ เราว่าเวลาที่เหมาะจริง ๆ เนี่ย น่าจะประมาณ 4 ทุ่มครึ่งถึง 5 ทุ่ม ครึ่งอะ ข เขาเรียกว่า มันเป็นเวลาเปลี่ยน mode แล้วกัน กติกาก็คือ ให้คุณเนี่ยนะคะยังใช้มือถือได้ แต่ห้ามคอนเทนต์ที่กระตุ้นสมองค่ะ คืออยากจะ อา ดูได้ ก่อน ก่อน 4 ทุ่มครึ่งเนี่ยดูได้นะคะ แต่ว่าหลัง สี่ ทุ่มครึ่งปุ๊บ ช่วงนี้ต้องงดแล้วนะคะ ซีรีส์แนวตั้งนะ Reels หรือ TikTok ข่าว ดราม่า พวกนี้ให้งดเลยนะคะ แต่สิ่งที่อนุญาตและเป็นสื่อที่เสพได้ อาจจะเป็นการฟังพอดแคสต์ เสียงเบา ๆ ผ่อนคลาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฟัง ASMR ที่มันเป็น เป็นคลิปเสียงธรรมชาติ เสียงฝน เสียงหยดน้ำ หรือว่าอ่านอะไรสั้น ๆ ซ้ำ ๆ ที่มันไม่ต้องคิดอะ อ่านให้ ให้สมองมันง่วงอะ อาจจะเป็นดูคลิปยาวช้า ๆ ที่เราเคยดูแล้ว คือจุดนี้อะสำคัญมาก ๆ เพราะว่าสมองของคุณจะติดการปิดวันด้วยจอเนาะ เราก็ไม่ต้องเอาจอออกค่ะ แต่เปลี่ยนชนิดสื่อที่เสพแทนเนาะ แล้วก็เราคิดว่า อา ใช่เลยค่ะ หลังจากนั้นอาจจะลองสร้างขอบเขตเล็ก ๆ บนมือถือเนาะ อันนี้มันไม่ต้องพึ่งวินัยล้วนก็ได้ อาจจะให้มือถือช่วยเราด้วยก็ได้ค่ะ อาจจะเปิด mode เบดไทม์ พวกนี้อะ ที่มันจะแบบลดการแจ้งเตือนต่าง ๆ เนาะ ก็อาจจะปิดพวกแจ้งเตือนการโทรด้วย ทุกแอปเลย มันจะได้ไม่มีใครโทรมาปลุกเราเนาะ พอมันเป็นแบบนี้อะค่ะ เราก็จะได้ลดการสะดุ้งตื่นต่าง ๆ แล้วอีกอย่างนะคะ ต้องบอกเลยว่า ตอนเนี้ยเตียงของคุณน่ะ มันคือบริเวณที่เราใช้ดูซีรีส์ ที่ที่เรางัวเงีย ที่ที่เราหลับไม่สนิท ลองเปลี่ยนจากดูมือถือตัว ตัวเองอะบนเตียงได้ แต่ตอนที่เราดูมือถือ เราห้ามนอนราบตอนใช้มือถือ อาจจะเป็นพิงหัวเตียงก็ได้ นั่งเอนก็ได้ พอเริ่มหาวแล้วอะค่ะ ให้วางมือถือลงแล้วค่อยนอน แล้วก็หลับ ถ้า สมองเราก็จะเริ่มเรียนรู้ว่า ตอนนี้อะนอนราบเท่ากับหลับ ถ้าเรายังนั่งพิงอยู่มันแปลว่า เราดูมือถืออยู่ แต่ถ้าเราง่วงแล้วเรานอนราบเนี่ย ต้องวางมือถือทันทีนะคะ อันนี้อาจจะยากหน่อยในช่วงแรก ๆ ก็ใช้เวลาพอสมควร ก็อาจจะค่อย ๆ ปรับไปเนาะ ทีนี้คุณน่ะมี อ่า มีอีกอาการที่ค่อนข้างชัด ก็คือ อ่า คนในบ้านทุกคนนะ ใช้เทคโนโลยีอย่างมากเลยแหละ ทั้งในส่วนของลูกชายและสามีด้วย ทีนี้เราคิดว่า อะ ขั้นตอนสุดท้ายอาจจะต้องลองตกลงกับคนในบ้าน แบบไม่กดดันกันและกันด้วยเนาะ คือไม่ต้องให้ทุกคนน่ะค่ะ เลิกใช้มือถือหรอก แต่อาจจะแค่สื่อสารความต้องการของคุณไปก่อนว่า ช่วงนี้อะเรานอนไม่ค่อยลึกเนาะ อยากลองลดจอก่อนนอนด้วย เราไม่ได้ห้ามใครนะ แต่วาเวลานี้อะเราอยากจะขอพื้นที่แบบ อ ถ้า ถ้าเราจะนอนน่ะ ก็ขอคุณสามีแบบว่า อาจจะใส่หูฟังได้ไหม? ถ้าเขาจะดูมือถือของเขา อ่า ลดแสงหน้าจอบาง บางส่วนด้วย อ่า ถ้าจะดูทีวีก็หรี่เสียงทีวีเบา ๆ อะค่ะ ลองเริ่มต้นแบบเนี้ย 7 วันแบบไม่ฝืนนะ ทำไป อันไหนที่เราล้มเหลว เราก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองนะ เพราะว่าเราแค่ลองอยู่ ถ้าแบบนี้อะ 7 วันแรกแล้ว ท เราทำได้ดีขึ้น ถึงแม้วันแรกเราจะดีขึ้นแค่ 1% น่ะค่ะ แต่ระ ถ้าเราทำทุกวัน ๆ วันละ 1% หนึ่งร้อยวันก็กลายเป็น 100% แล้ว เราก็จะพักผ่อนให้ดีขึ้นได้ แล้วก็อันเนี้ย มันเป็นการพักผ่อนที่เป็นการให้รางวัลของคนที่ทำงานหนักด้วยนะคะ ก็หวังว่าวิธีเหล่าเนี้ย น่าจะช่วยได้บ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะ
อืม ค่ะ อะฮะ อือฮึ ค่ะ อะฮะ <chuckles> เหรอคะ? โอเค อา อะฮะ อะฮะ โอ๊ย ดีอะ <chuckles> เออ ค่ะ อ๋อ อืม อืม ใช่ เออ อะฮะ อือฮึ เหรอ? อ๋อ อะฮะ อุ๊ย! <chuckles> <chuckles> ใช่ เออ ๆ อะฮะ ค่ะ อะฮะ อืม อือฮึ อุ๊ย ฟังแล้วแบบน่าจะเวิร์กสุด ๆ เลยอะค่ะ คือไม่คิดมาก่อนเลยว่า เออ แล้วถ้าเราทำแบบนี้เนาะ มัน มันต้องได้ผลแน่ ๆ คือตอนแรกเลยแบบเริ่ม เริ่มจะแบบยอมแพ้แล้ว โอ้ นิสัยลี้ไม่น่าจะรอด ไม่น่าจะทำได้ แต่พอคุณวางแผนให้แบบนี้เนาะ คิดว่าน่าจะทำได้จริง ๆ แหละค่ะ โดยเฉพาะเนาะ เออ การที่แบบว่า อะ บอกคุณ สามีอย่า อย่ามาเปิดใกล้ ๆ นะ เรา จะนอนแล้วอย่างเงี้ย เพราะว่าเป็นอย่างงี้ เป็นจริง ๆ ด้วยค่ะคุณสามี เออ อาจจะมือถือมานอน แล้วก็ดูเขี่ยอยู่ใกล้ ๆ เรานี่แหละ ก็เปิดอย่างเงี้ย เราก็อยากจะดูด้วย เออ ฟังอะไรด้วยอย่างเงี้ย เราก็อยากไป อืม ตื่น ตื่นขึ้นมาดูด้วยอีกทีซิ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วการที่แบบว่า คุณบอกเลยเนาะ เอา เอามือถือวางไว้ใกล้ ๆ เฮ้ย เทคนิคในการนั่งดูเนี่ยนะคะ เออ อันนี้น่าสนใจมาก ๆ เลยอะ เดี๋ยวจะลองเทคนิคเนี้ยอะคะคืนนี้เลยว่า เออ เรานั่งดูพอ พอเหนื่อยปุ๊บ เราค่อย ง่วงปุ๊บ อะ เราค่อยวาง แล้วก็ให้นอนลงเงี้ย อันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าน่าลอง แต่คิดว่าน่าจะเวิร์กอะค่ะ ยังไงวันนี้ต้องแบบขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำดี ๆ อะ แล้วก็ทริกดี ๆ ต่าง ๆ เหล่าเนี้ยค่ะ เดี๋ยวจะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ ว่า เออ มีอะไรเวิร์ก หรือไม่เวิร์กอะไรยังไงอะ อาจจะกลับมาขอบคุณ หรืออาจจะกลับมาบ่นอีกทีแล้วกันนะคะว่า เออ มันได้ผล หรือว่ายังไงบ้างอะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ด้วยความยินดีเลยค่ะ ทางนี้ก็เป็นกำลังใจนะคะ แล้วก็เอาใจช่วยให้คุณเนี่ยลดเทคโนโลยีได้ภายในเร็ววันนี้ค่ะ